Oi, assim, eu queria desabafar um pouquinho com você e caso você tenha alguma dica que você possa me dar sobre esse problema que eu tô tendo, vai ser super bem-vindo.
Tá legal, claro. Olha, o que eu puder te ajudar, tô aqui. Se você puder me contar mais um pouquinho um pouquinho mais do que tá acontecendo, vai ser ótimo.
Claro. Então, meu problema é especificamente com a minha rotina de treino. Na não minha rotina de treino em si, mas como me me manter motivada, apesar de não conseguir ver uma mudança e um crescimento uma melhora assim no meu corpo.
Tá.

Olha, eu não tinha nem nem pensado na acho que bom, eu eu não tinha nem muito conhecimento que esses aplicativos existiam, pra falar a verdade. Os únicos aplicativos, eh, de exercícios físicos que eu que eu conhecia era da minha própria da própria rede de academia que que eu vou. É muito legal saber disso, porque eu acho que apesar de ser pag que você falou: "Pô, é pago", mas dependendo do preço, que eu acho que vai deve sair muito mais barato do que um personal trainer, né?
Não, é super barato, é super barato. É, nossa, é muito mais barato que um que um personal, óbvio, né. Que são coisas diferentes, né, o personal também tem aquela atenção especial pra você. Mas esses apps e tudo, eles quebram muito o galho, porque eles, eh, vale a vale você pagar, né, pelo menos, por exemplo, o plano mais básico, mas você tem uma orientação, porque inclusive você tem dentro desses apps aquelas aquelas, hã, por exemplo, você pode ter um plano que você tenha 1 vez por mês a o a a uma consulta guiada, uma um aconselhamento, alguém vem falar com você, sabe, como se fosse um follow up, sabe.
Sim, sim, mas assim no Uhum. Ai, que legal! Sim, sim. Não, superlegal, nem sabia que essa essa pra, assim, pra quem não conhecia nenhum aplicativo, realmente eu tinha a menor ideia de como funcionava, mas bem legal que certos, ah, a aplicativos de hoje em têm essa funcionalidade no final do mês pra conversar com alguém que, bom, que seja mais de profissional na área ou tenha mais conhecimento na área, justamente pra eu conseguir chegar ali no meu objetivo e ter umas ideias de quais dicas eu posso acrescentar ou posso retirar da minha da minha rotina, né. Eh, é o será que esse app também tem alguma coisa de nutrição? Porque eu sei que num, assim, não é.
Uhum! Deve ter, deve ter.

Porque nutrição, eh, faz mu faz mu
Por que você queria fazer uma coisa junta, né, de dieta com, hã, com o exercício, né?
Assim, no nada é Isso, isso. Porque é aquilo que você disse: Nada vai substituir um personal trainer, nada realmente também vai substituir um nutricionista. Mas porque eu também nem quero que que seja ali o papel da nutricionista, mas só alguma coisa que dê uma dica de bons alimentos ou pra se retirar, hã, da da da dieta. Porque eu não quero fazer dieta, né. Mas, só ali alguma coisa que venha ajudar ali no processo de de perder a a a pochete.
Ah, eu acho que sim. Eu acho que deve ter, sim, combinados, eh, com certeza. Dá depois você dá um Google ou até pergunta para o GPT qual que é o melhor, por exemplo, app pra você que quer fazer, eh, exercícios, hã, localizados mais orientação nutricional. Se ele te der a o as opções, depois você vai lá, olha o que que vo o que que mais se encaixa. Pesquisa preço, mas com certeza tem.
Pô, legal, legal, gostei muito dessa ideia. Eu vou c vou tentar procurar, eh, certas rotinas de de exercício no YouTube e também tentar procurar, eh, esses aplicativos que você falou, né. Porque eu acho que vai ajudar muito pra acrescentar aquilo que eu já faço e que já já faz bem pra mim. Mas não tá chegando ali no no meu objetivo principal. E eu achei super, assim, genial essas ideias que você deu. Realmente eu vou tentar achar um que se adeque ali a ao gosto e à minha rotina e achar algum aplicativo aí também.
Exato. Que legal. Olha, que bom que eu te ajudei. Espero que dê tudo certo.
Sim, sim. Eu eu acho que vai dar tudo certo. Realmente, eu vou tentar, eh, seguir e e ser um pouco mais rigorosa, né. Justamente pra pra conseguir tirar essa poche eh, isso que me incomoda tanto, sabe, há tantos anos na minha vida. Eu acho que dessa vez vai dar mais certo. Eh, eu n eu não quero perder tudo e eu acho que também não vou perder tud mas tirar um po alguns quilinhos já já é suficiente pra mim.
Com certeza.
Obrigada. Tchau, tchau.